Du, hat eigentlich schon mal so 'n Umzug ganz unerwartet dein Leben neu gestaltet?
Boah, ja, letztes Jahr, ähm, in positiven Zügen, aber hauptsächlich negativ.
Ah, okay. Das hört sich ja interessant an. Ähm, was ist denn da passiert?
Ähm, meine Freundin und ich sind zum ersten Mal so zusammengezogen. Und wir sind in 'ne andere Stadt, anderes Umfeld. Ja, dann ist uns, äh, nach paar Monaten was echt, ja, Blödes passiert.
Ah. Okay. <chuckles> Okay, ähm, d ihr habt vorher noch bei den Eltern gewohnt, oder ihr hattet separat schon alleine gewohnt, oder wie war das?
Wir haben separat alleine gewohnt. Ich so ungefähr 4 Jahre zu dem Zeitpunkt, nur sie 2.
Mhm. Ja. Und dann seid ihr zusammen in 'ne andere Stadt gezogen, und da ist was passiert?
Genau, wir wollten einfach so 'n bisschen weg, quasi so komplett eigenes Leben führen, ohne so Familie, die so Einfluss hat. Also auch nicht negativ so gesehen, aber wir wollten einfach alleine sein quasi, und dann gab's 'n riesigen Wasserschaden. Und das hat so zu 'nem Schimmelproblem geführt, was alles in unserer Wohnung zerstört hat.
Mhm. Oh je. Oh je. <laughs> Wie lange habt ihr denn da schon in dieser Wohnung gelebt?
Äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Schimmel entstanden ist, ungefähr 3 Monate.
Mhm, und dann wart ihr zu Hause, als da plötzlich irgendwie so 'n Wasserrohr gebrochen ist, oder war das anders?
Äh, ne, ähm, wir haben gerade 'n Kind bekommen und oder waren dabei. Und meine Freundin war im Krankenhaus, ich war zu Hause die ganze Zeit am Arbeiten, aber die meiste Zeit halt bei ihr im Krankenhaus und sind wir zurückgekommen das haben wir dann, glaube ich, nachdem das Kind kam 3 Wochen danach wahrscheinlich so ungefähr haben wir das erst gemerkt, dass da so überall, ja, deshalb Probleme gibt.
Mhm. Oh je. Mhm. Habt ihr denn so sch das gerochen oder irgendwie so schimmlige Stellen gesehen, oder wie war das dann?
Erst ging uns uns ging's unglaublich schlecht, so Fieber und Ke Stir Kopfschmerzen und Husten und Allergieprobleme. Das ist für die Jahreszeit kom ja, alle, auch das Kind.
Ach nein, alle 3. Mhm. Mhm.
Und, ähm
Ihr wart sicher dann auch viel zu Hause, also mit 'nem Neugeborenen.
Genau.
Mhm, mhm.
Und ähm, ja, dann haben wir auf einmal so um das Fenster herum, um alle Fenster herum, so gelbe, nicht gelbe, so so schwarze, grünliche Streifen gesehen und dann wussten wir, hier läuft irgendwas schief.
Ja, ja. Also, äh, das habt ist euch dann wirklich erst zuerst optisch aufgefallen? Nicht dass das mhm, mhm. Hat es sich denn vorher schon irgendwie feucht in der Wohnung angefühlt, oder hattet ihr das gar nicht gemerkt?
Genau, genau. Ja. Doch, schon, 'n bisschen Feuchtigkeit hat man gemerkt, auch so immer wo's immer schlimmer wird. Morgens waren die Fenster komplett nass von innen, wirklich am Tropfen.
Mhm, mhm. Im im Badezimmer oder über überhaupt in der ganzen Wohnung?
In der ganzen Wohnung.
Ja.
Äh, ja, und, ähm
Und da habt ihr euch wann, welche Jahreszeit war das denn?
Das war im Oktober, also so Herbst, Anfang Herbst.
Ja, also, wo es draußen sowieso dann auch langsam 'n bisschen feuchter wird dann. Ja, dann ist wahrscheinlich auch normal, dass man sich erst gar nichts dabei denkt, oder?
Ist auch 'n altes Haus gewesen, wir dachten uns, okay, irgendwie vielleicht ist das normal. Wer weiß, vielleicht, ähm
Mhm. Ja, total nachvollziehbar, ja.
Ja, das Problem ist, man kann ja mit mit offenen Fenstern schlecht schlafen, wenn man ein kleines Kind hat, deswegen, ja, war das irgendwie schwierig.
Ja. Ja, und dieses Stoß-Lüften, habt ihr das s vorher mal oder während der Zeit ausprobiert?
Immer, also wir machen das immer. Wir sind beide so Asthmatiker und Allergiker und, ja, wir müssen halt immer ständig gute Luft haben, weil sonst ist das 'n bisschen schwierig zu Hause.
Ja. Mhm. Und, ähm, war dann im Oktober schon die Zeit, wo ihr auch die Heizung eingeschal dal eingeschaltet hattet, oder eher nicht?
Doch, doch, auf jeden Fall. Schon im September, weil die Wohnung nicht so gut isoliert war. Alt altes Haus und so dann haben wir oft die Heizung angehabt. Aber es ist nie wirklich warm gewesen, abends. Es war immer 'n bisschen kalt, war irgendwie nicht gut irgendwie abgedichtet, isoliert alles.
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Und ja, und als ihr dann diese Stellen ums Fenster rum gesehen habt, was habt ihr dann gemacht?
Ähm, also, mir ist noch eingefall eingefallen davor noch, äh, irgendwann im September hatte mich mal 'ne andere Mieterin darauf hingewiesen, dass die mal Schimmel hatte, so im Herbst. Und da wusste ich dann in dem Moment, als ich das als diese Streifen gesehen habe. Ja, das ist der Schimmel, von dem sie geredet hat. Ich habe das Fenster dann aufgemacht. Eins der Fenster war von innen drin komplett verschimmelt.
Ah. Ah, okay. Mhm. Hm, ja. Waren das denn so neue Fenster oder auch noch so ältere? Also, Fenster mit Holzrahmen und
Ne, nicht mehr nicht mit Holzrahmen, waren schon so Kunststofffenster. Aber die waren schon bestimmt 20 Jahre alt, wenn nicht bisschen älter.
Mhm. Ja, ja. Und, ähm, ja, seid ihr dann auch zum Arzt gegangen, oder was habt ihr gemacht?
Erstmal nicht. Wir dachten, dass es nur so 'n bisschen ist. Also, es war jetzt nicht so übel viel. Und, äh, wir konnten aber nicht mehr dort wohnen. Und dann sind wir für 2 Wochen bei den Eltern meiner Freundin unter äh, gebracht worden, quasi.
Mhm. Ja, ja.
Und in der Zeit habe ich das alles versucht zu entfernen. Und dann ist meine Freundin wieder in die Wohnung gegangen und hat trotzdem gesagt irgendwie ist es nicht besser.
Wie hast du denn versucht, das zu entfernen, irgendwie so mit ähm, ja, mit Essig oder w womit?
Ne, so 'n, äh ich bin sogar zum, ähm, Baumarkt gegangen und habe mir so Essigspray und so Luftentfeuchter gekauft und das so versucht zu entfernen. Ging eigentlich auch gut weg.
Mm, ja. Ja, ja, aber es waren noch immer dann irgendwie Sporen da oder so?
Ja, man hat immer noch irgendwie sowas gerochen und so und, ähm
Ja.
dann, ähm, haben wir die, ähm, äh irgendwie den Klei ich hatte irgendwie die ganze Zeit im Kopf, vielleicht ist hinter den Möbeln was. Das wollte ich aber nicht angucken. Und dann, als meine Freundin gesagt hat: „Ja, es ich habe immer noch Probleme“, dann habe ich das nach vorne gezogen und boah, das war 'n Albtraum, was wir hinter den Möbeln gefunden haben.
Ja. <laughs> Mhm. Also hinter der Wand war es dann so feucht und dann hat's dann da auch geschimmelt, ja? Mhm.
Genau. Extrem viel. Also, da waren wirklich insgesamt, wenn man alles also wir hatten's hinterm Kleiderschrank, unterm Bett, unter der Couch, wahrscheinlich 7 oder 8 Quadratmeter nur an Schimmel überall. Das war extrem.
Mhm. Ja. Ja. Oh je, ja, das hört sich ja wirklich schrecklich an. Was für Böden hattet ihr denn? Teppichböden oder Parkettböden?
Ne, so normale Holzparkett.
Mhm, hm. Na, das war wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt noch besser als jetzt noch Teppichboden, der dann auch schon <chuckles> angefangen hat zu schimmeln, hm.
Ja, das stimmt. Also, es war ganze Geschichte war so 'n Riesenpfusch äh, Pfuscherei vorher bei der Sanierung gewesen. Und dadurch ist das halt entstanden. Das hat uns
Ja. Habt ihr den Vermieter dann informiert?
Ja, ja, klar. Aber die äh, bis heute bestreiten da irgendwas dass sie irgendwas falsch gemacht haben.
Also die meinten, das das liegt dann an falschem Lüften oder sonst irgendwas?
Genau der Klassiker, falsches Lüften halt angeblich.
Ja, ja. Ach Mensch, äh, konntet ihr dann überhaupt jemals wieder in diese Wohnung einziehen?
Äh, ich hatte es dann wieder wochenlang alles entfernt und und viele Sachen weggeworfen. Ähm, haben wir nur noch dann haben wir nochmal so 2, 3 Monate drin gewohnt. Nichtmals, ich glaube, 4 Wochen war das fast genau
Mhm. Ja. Un
bis wir was gefunden haben, wo wir dann halt umziehen konnten.
Ja, und ihr habt da die ganze Zeit dann M Miete weitergezahlt für diese Wohnung?
Ja, leider. Ähm, also wir wir sind jetzt in so 'nem richtigen Streit f fangen wir jetzt an. Jetzt müssen wir leider noch 'n paar Monate warten, ähm, aber wir wollen halt so 'n Rechtsstreit
Mhm, mhm. Habt ihr den Mietvertrag dann auch vorzeitig quasi abgebrochen a n als ihr dann früher ausgezogen seid?
An sich schon, aber die Vermieterin hat dann ein Widerspruch eingelegt, da drauf. Also das ist 'n diese haben sich absolu aber die waren am k am Anfang super nett, aber als das Problem dann angefangen hat, äh, waren die auch unglaublich also, ich habe i ich finde das krass, wie dreist manche Menschen s manche Menschen sein können.
Mhm, mhm. Ja. Und das ist ja 'n M Mehrfamilienhaus, ne? Weil du gesagt hattest, du hattest dich mit der anderen Mieterin unterhalten. Hatte die das auch so extrem erlebt, oder war das euch bei euch jetzt besonders schlimm?
Genau. Bei uns war es besonders schlimm. Sie hat aber auch Schimmel mehrere Male bekommen. Auch zu der Zeit, wo wir halt, äh, noch dort gewohnt hatten. Ich glaube so dreimal, so zwei dreimal nachdem wir ausgezogen sind, immer noch.
Mhm, hm. Ja. Und habt ihr dann irgendwie den Vormieter, ähm, mal kontaktieren können, ob der auch Probleme hatte? Oder den mhm.
Leider nicht. V die Vormieterin von der Wohnung ist die Tante von der Vermieterin gewesen, also hätte man ja nix rausbekommen.
Ah. Mhm. Mhm, hm. Du hattest eben angesprochen, dass die haben gesagt, das das wäre saniert gewesen.
Genau.
Ähm, dann dann seid ihr die Ersten, die nach so 'ner Sanierung dann eingezogen
Sind genau.
seid? Mhm, mhm.
Genau so war das. Und das war die Tante hat da wohl irgendwie 60 Jahre gewohnt und angeblich keine Probleme gehabt. Und dann wurde das saniert. Und die haben an manche Wänden so Platten eingebaut. Man die sind hören sich fast schon hohl an, die Wände. Und an den Wänden haben wir die meisten Probleme gehabt. Und ich vermute bis heute, dass das damit zu tun hat.
Aha. Ja, vielleicht hat das Haus früher, als es, ähm, noch nicht so gut abgedichtet war, dann einfach nicht so viel Feuchtigkeit gesammelt. Und jetzt haben sie es dann irgendwie falsch saniert. Ja, ach Mensch, also das ist ja wirklich 'ne schlimme Sache und dann auch noch mit Baby. Habt ihr denn dann wenigstens schnell 'ne andere Wohnung g finden können? Ist ja auch heutzutage auch nicht so einfach, ne?
Genau. Ja, relativ richtig. Ne, wir haben jetzt so 'ne kleine Wohnung leider, aber es ist besser, als dort zu wohnen. Es ist immer noch schwierig, was also es war halt 'ne echt tolle Wohnung, Aussehen und und Größe her. Ähm
Mhm. Ja.
Ja, wir sind hier halt immer noch am
Ja klar, da steckt man ja auch viel rein in so 'n Umzug, ne? Also, da man man kauft ja dann auch speziell für die Wohnung Sachen dann von von von Lampen bis Teppichböden bis, äh, Wandschränken und sonst was was genau da reinpasst, und
Ja.
Ja, d gab's dann irgendeine Versicherung, die da euch unterst unterstützt hätte, 'ne Hausratversicherung oder so für die Sachen, die ihr wegschmeißen musstet. Auch nicht, oder?
Äh. <chuckles> Also wir hatten einen abgeschlossen gehabt, aber weil das in dieser Karenzzeit war, wurde uns nicht geholfen. Das ist auch sehr ärgerlich gewesen.
Mhm. Ja, Mensch, also Pech noch zum Unglück dazu. Oh, je. Und euer eu und euch selber und dem Baby geht's wieder gut?
Ja, uns geht's gut. Also, es gab 'ne Zeit, die war 'n bisschen schwierig. Ähm. Da hatte meine Freundin sogar irgendwie so Bakterien in der Lunge gehabt, das wahrscheinlich davon entstanden ist. Aber das ist jetzt fast 'n Jahr her. Seitdem haben wir uns gut erholt.
Mhm. Ja. Ah ja, okay, ja, das ist ja das Wichtigste, ne, wenn die Gesundheit darunter leidet und das war ja sicherlich sowieso 'ne stressige Situation für euch als junge Familie und dann noch sowas, das braucht wirklich kein Mensch. Oh je. Und, wenn du jetzt, ähm, mal umziehen müsstest, würdest du, ähm, dann irgendwas anderes machen? Also, dann zum Beispiel nur schauen, dass ihr in 'n Neubau zieht oder, hm
Ja. Ey, ja, vieles. Also, wir sind auch zu zweit einfach hingegangen. Jetzt werden wir so, ja, aus der Familie Leute mitnehmen, vor allem so unsere Eltern oder so, die mehr Erfahrung haben.
Mhm.
Äh, damals auch bei der Besichtigung haben wir Fehler gemacht. Die, äh, Vermieterin hatte gesagt, äh, dass wir keinen Keller bekommen, weil der mal irgendwie überflutet war, aber wir un brauchen uns keine Sorgen zu machen aber wir sollten uns das auch nicht angucken und, ähm als wir die Probleme hatten und haben uns den Keller angeguckt und der war wie ein Swimming-Pool.
Ah. Hm, mhm. Ei, ei, ei, ei. Oh je.
Äh, ja, so f bis zu 40 cm Wasser waren da im Keller am Stehen.
Ja, ja, klar, das kann ja wirklich nicht gesund sein fürs fürs ganze Klima im Haus, wenn wenn der Keller unter Wasser steht. Das zieht ja dann hoch. Oh je. Ja klar, und als als neuer oder als junger Mensch, der noch nicht so erfahren ist ähm mhm, ja, klar.
Ja. Wir waren Ja, das ist halt schwierig, weil wir haben das auch alles angesprochen. Wi wir waren halt, ich würde sagen, gut mit den Vermietern gewesen am Anfang. Deswegen waren wir auch relativ so offen mit denen und wollten jetzt keinen Streit irgendwie. Und die haben sich halt aus allen Sachen rausgeredet. Also, wir haben das mit dem Keller angesprochen. Und die meinten halt, dass das gar nix ausmacht, dass das normal ist, dass der Keller so überflutet ist, weil, ähm, der Keller irgendwie nicht mit der mit dem Haus gebunden ist, aber irgendwie ja, glaube ich das irgendwie nicht. Also, ich glaube schon, dass das irgendwie die Wände hochge hochgezogen ist.
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja, ne, klingt logisch. Ja, keine schöne Situation. Und ja, heutzutage ist es als Mieter ja auch wirklich schwierig, weil so viele sind, die Wohnungen suchen und, äh, man möchte ja dann nicht gleich dem Vermieter mit, ähm, ja, in Anführungsstrichen blöden Fragen unangenehm auffallen, dass man dann gleich schon von der potenziellen Liste gestrichen wird. Mhm.
Ja. Genau. Ja, die Wohnung war auch wie so 'n Ja, ja, im Endeffekt war die, äh, zu gut, um wahr zu sein. Die sah halt unglaublich gut aus und war halt frisch saniert, alles und, ähm, hatte so 'n schönen so 'n, ja, Althaus-Look fast schon gehabt. Aber ja, das war wirklich zu schön, um wahr zu sein, weil im Hintergrund viel mehr Probleme gab, als, äh, man sich das erdenken könnte.
Ja. Mhm. Ja, klar. Also vor allen Dingen, wenn's wirklich nicht nur die Optik ist, die da leidet, sondern tatsächlich auch die Gesundheit. Ja, Mensch. Aber es ist ja super, dass eure Familie euch dann weitergeholfen hat und ihr dann da wenigstens unterkommen konntet und dass sie jetzt auch mitschauen, wenn ihr das nächste Mal w was mietet.
Mhm. Ja. Ohne die wären wir fast glaube ich, auf der Straße gelandet oder so, oder wir ich hätte das glaube ich, absolut so katastrophal in so eine Richtung gebracht, dass die irgendwie- keine Ahnung- uns 'ne Wohnung hätten geben müssen.
Mhm. Mhm. Ja, dann bleibt nur noch Hotel, ne, grade mit mit Baby, also ist schon schwierig. Ja. Ja. Mensch, also ja, danke, dass du darüber e erzählt hast. Also, das war ja wirklich 'ne unglückliche Situation und, ähm, toll, dass es euch wieder besser geht.
Ja. Danke.